जी, आज तो बच्चों इतने डिपेंड हो गए उनकी इम्यूनिटी भी कम हो गई है। जैसे कि बाहर वाला पकवान जी हाँ, वो कलर वाला पकवान रहता है ना, जैसे कि गोभी मंचूरी मंचूरियन तो इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चों को अ, घर पे बनाके दिया तो वही लाके अ, कॉलीफ्लावर लाके, फूल को फूलगोभी लाके घर में बनाएँ तो वो बच्चे नहीं खा रहें क्योंकि हमको बाहर वाला टेस्ट ही चाहिए क्योंकि वो उसमें टेस्टिंग पाउडर मिला देते हैं। वो टेस्टी फूड इतना खतरनाक है कि उनके पेट के लिए जी हाँ, बहुत हानिकारक है। इससे इससे बहुत सारे अ, र रोग आ रहे हैं, बहुत सारे डिज़ीज़ आ रहे हैं। मैं यह मानती हूँ कि जी हाँ, ये रोकना चाहिए इसके बारे में, घर का ही खाना बेस्ट है। जी हाँ।
जी, जी। वही तो। जी, जी। वहीं तो। जी, जी। बहुत खतरनाक है। जी। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, सही बोला आपने। और जो आपने गोभी मंचुरियन बोला। स स ना के गोभी मंचुरियन हो गया। मंचुरियन में भी बहुत सारे आ गए हैं, पनीर मंचुरियन, वेज मंचुरियन, कॉर्न मंचुरियन और ऐसे चिली पनीर हो गया, ठीक है। और भी सब बहुत कुछ सामग्री ऐसे है जो बाहर की जो मतलब हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रही है धीमे-धीमे ना और देखिए ऐसे देखिए अ, वैसे और अगर देखे देखिए और देखा जाए तो जैसे दाल-बाटी है, ठीक है, तो मेरे लिए सिर्फ़ एक पकवान नहीं है, बल्कि इसे बचपन से मैं खाते हुए आ रहा हूँ। तो जैसे बचपन की मुस्कान है परिवार का परिवार के साथ खाता चला आ रहा हूँ और एक भारतीय डिश है। तो जैसे क्या है मैं वो खाके से अ, अपने देश को भी थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ। जैसे कि ये लोग देश का खाना खा रहा हूँ। तो ये चाहे कोई अ, कहीं भी ऐसे <clears throat> चला जाए। अगर दिल से कोई चीज़ जुड़ी है तो वो कभी भूली नहीं जाती। अच्छा, जो दाल-बाटी है ऐसे, चाहे मैं ऐसे बाहर रहता हूँ तो ऐसे वो मेरे से लेकिन जुड़ी हुई है। मैं जब भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा तो वो जाके खाऊँगा। तो जो ये मज़ा है वो कहीं और किसी और चीज़ में मज़ा नहीं है। चाहे चाहे वो मोमोज़ हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया, मंचुरियन हो गया तो वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं है। आप आगे क्या कहना है इस पे?
जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। जी। जी हाँ। सही बोला। हाँ, हाँ। देश का जी हाँ। जी हाँ। जी। जी, जी, जी। जी हाँ। देश का जी हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ, आपने तो सही जी हाँ। जी हाँ। हाँ जी। हाँ, हाँ। सही बोला। जी हाँ। हम यही बोलते हैं कि घर का खाना अ, बहुत अच्छा है करके जैसे दाल ब बाटी बोला और अ, दाल-रोटी और ये सब घरेलू का खाना बनाकर खाएँ तो सेहत भी अच्छा रहेगा। बाहर खाना खाने से तो अच्छा है घर में बनाके खाएँ तो च सेहत रहेगी। जी अच्छा, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। धन्यवाद।
जी। इ जी।